Okey, te divi es decir, te segmentaban por áreas dependiendo de los resultados de este estudio.
Claro e a, en aquella época en los 80. <chuckles> Entonces, eh, y se me decía, yo decía, yo estaba, yo esperaba con ansias ese famoso examen que dura al algunas horas, y lo sale uno con dolor de cabeza. Pero
Okey. <chuckles> Okey, ¿y por qué querías hacerlo?
porque no estaba seguro de qué era lo que quería hacer, me gustaban muchas cosas.
Mm, ya. Sí.
Yo de chico le decía a mi mamá: "Mamá, quiero vivir 300 años". "¿Por qué?", me decía mamá. "Porque tengo tantas cosas que me gustarían hacer que no creo que me vaya a alcanzar todos los todos los años de vida".
Guau. No sabías por dónde empezar pero tenías claro que querías probar de todo.
Exacto, exactamente. Bueno, vino el famoso examen, y resu ajá, y resultó que en las mismas. Me, el resultado fue: "Usted puede ser prácticamente cualquier cosa". Y yo: "Guau".
Oye, y una vez que hiciste este examen. No. No, o sea que no te ayudó mucho, porque no te ayudó como a a tener ese rumbo.
Lo mismo que nadas. No. No, nada, nada. Entonces, ya fue por eliminación. Dije: "Bueno, como que las matemáticas no me gustan mucho así que vamos por". Ah, y en mi colegio no había sociales. O sea que si tú querías ser abogado o escritor, eso no era el fuerte. Entonces, me decidí. Exacto, o o coger, eh, no sé, por eliminación y luego ver cómo hacías para para completar los cursos. Entonces escog escogí ser de "QUIBIO", o sea, químico ma químico, eh, biológico, se llama la especialización.
Ya. ¿Tenías que ir a otra a otra escuela? Okey. Sí.